Olha, me conta qual que é a atividade ao ar livre que te carrega mais rápido?
Olha, ultimamente, tem sido correr. <chuckles> É. Eu sei que tá meio que uma modinha aí, de todo mundo correr, mas realmente, nossa, é uma atividade, assim, que dá uma um cansaço físico e um cansaço mental também, uma clareza, assim, mental que tem sido muito bom pra mim.
Aham. É verdade. Ai, que gostoso! E, assim, qual que é, hum, a sensação que você tem depois da corrida?
Ah. <clicks tongue> Eu acho que é a Eu fico muito cansada <laughs> do coraçãozinho ali, tipo ah, explodindo. Mas também dá uma sensação assim, nossa, dever cumprido, sabe? Por exemplo, quando eu saio de casa à tarde e penso: "Hoje vou correr 5 quilômetros". E aí eu consigo fazer esses 5 quilômetros, eh, tranquila, sem caminhar muito, quase correndo 5 quilômetros todo, me dá uma sensação de dever cumprido também. É é muito bom.
Aham. Tá. Aham. Aham. Eh, dá essa sensação mais leve, né, também pro dia você acha?
Sim. E também, quando eu a faço a corrida ali, no final do dia, eu tenho um sono tão melhor, eh, porque aí eu volto pra casa, tomo um banho, já não mexo mais no celular, fico mais tranquila ali, no sofá com meu cachorro, eh, com o meu namorado. E aí a gente vai deitar. O meu sono é muito mais pesado, sabe, muito mais, eh
Olha! Aham. Nossa, tá então isso te relaxa também, né?
Sim, total, total. E ainda, de quebra, eu estou cuidando ali, da minha saúde do meu coração, né. <laughs> Fazendo um cárdio. <chuckles>
Com certeza com certeza. É um pouco de tudo ali, né, a saúde mental, física. Mas, olha, faz tempo que você começou a correr?
Aham. Faz, faz um tempinho já. Eu comecei em 2022, se não me engano. Eh, um amigo do trabalho sempre postava, ali, correndo. E aí eh, po porque eu morava em Barcelona e eu morava ali, bem pertinho da praia, tipo 5 minutos andando. E esse amigo sempre postava correndo na praia. E eu assim: "Nossa, parece legal", né. Então aí, eu peguei o tenisinho lá que eu tinha, comecei. No início, assim, não conseguia correr nem 1 quilômetro. <chuckles> Mas eu fiz um co eh, dizem que pra você tornar uma coisa um hábito, você tem que fazer por 21 dias, né.
Ah, já tem algum Aham. Ai, que gostoso. Aham. Claro, início. Sim. É verdade.
Então, eu fiz o compromisso comigo mesma de correr por 21 dias. É, pra iniciar.
Então funcionou a corrida por 21 dias?
E funcionou, <chuckles> funcionou. Assim, vou te falar que já no final da da da 2ª semana meu joelho estava assim: "Querida, você não pode correr mais". <chuckles> Porque eu nunca tinha corrido, né, então, eh, o meu joelho estava assim: "Por favor, pare de correr". Mas eu acabei diminuindo um pouco mais, assim, o eu andava mais, tentava andar um pouco mais rápido, corria um pouquinho. Eh, e aí meu joelho até foi se adaptando. Depois eu comprei um tênis melhor. Eh, mas aí foi assim. Aí era legal porque eu comecei a correr ali no início da primavera, e aí foi chegando o verão, então eu conseguia ir correndo de manhã antes de ir pro trabalho. É. Total, eu entrava no trabalho às 9h então, eh, eu acordava ali às 7h mais ou menos, e ia, dava uma corridinha de 30 a 40 minutos, voltava, me arrumava e ia pro trabalho. Isso me dava, tipo, um gás, sabe, pra começar o dia.
<chuckles> Aham. Ah, gostoso. Aham. Com certeza. E, hum, você comentou também que você corria ali na praia em Barcelona. Você usou no passado. Então quer dizer que você hoje corre em outro lugar?
Uhum. É, agora eu estou morando em Lisboa. Ah, então agora eu estou morren morando em Lisboa bem pertinho do rio, do rio Tejo. Eh, então aí agora eu corro na beira do rio, o que também é muito legal. Eh, então é é legal ali também, correr perto da água, sabe? Dá uma sei lá, a o mar acalma muito, né, você vê as ondas. Quando eu eu corria em Barcelona, às vezes, de manhãzinha eu conseguia pegar o nascer do sol. Eh, aqui em Lisboa, como agora tá um pouquinho frio, eu não tô indo muito de manhã, tô indo mais à tarde. E aí à tarde eu vejo o pôr do sol, o que também é super legal. <chuckles>
Ah, tá. Tá. Aham. Aham. Tá. Aham. E continua em volta ali na natureza, né. Saiu da praia, mas agora tem o rio pra deixar a paisagem você acha que interfere muito no resultado, assim, que você sente que o tempo passa mais rápido quando tá correndo em meio à natureza?
Eu acho total. Eu já tentei, eh, correr na na esteira, na na academia. E, meu Deus, achei tão sem graça. Parecia que eu estava correndo por horas e aí quando eu olhava não tinha passado nem 1 quilômetro, sabe? Eh, eu acho que quando a gente corre na natureza ou até mesmo na rua mesmo é diferente, porque você está vendo outras coisas, né. Eh, correndo ali na beira do rio, eu vejo o pessoal passando de barco. Eu consigo olhar e tem aquela ponte, a Ponte 25 de Abril, se não me engano. Aí tem o Cristo, às vezes tem os cachorrinhos passando. Eu acho que é totalmente, assim, diferente a vibe.
Aham. Uhum. Ai, sim, com certeza! E, assim, você chegou já também a passar por algum eh, alguma dificuldade, assim, nesses 3 anos, né, que faz que você começou a correr, teve algum momento que foi mais difícil pra você?
Hum. O iníciozinho foi bem difícil, como eu comentei. Eh, o meu joelho ficou, eh, dolorido. E assim, não é que eu eh, às vezes eu dou uma parada. Por exemplo, o inverno eu acabo ficando mais preguiçosa. Às vezes chove, né, e aí eu não vou tanto correr. Então, quando eu tenho que voltar, eh, se, por exemplo, ai, eu corria 5 quilômetros, na volta, às vezes eu não consigo correr nem 2. Eh, e aí é um pouco frustrante, <chuckles> mas aí você tem que botar na cabeça e tentar, eh, pegar o ritmo de volta.
Aham. Tá. Aham. É, o corpo vai se readaptando ali, né, na situação. Mas quando você não vai, então, correr, você não faz uma outra atividade ou tem alguma outra coisa que você repõe no lugar?
Total. Também, eh, faz uns 3, 4 anos que eu comecei a fazer yoga. E aí, onde eu vou, assim, quando eu morava em Barcelona, agora que eu estou de volta a Lisboa, eu sempre tento encontrar um professor ou um grupo. Eh, e também é uma atividade que, nossa, eu gosto muito, me relaxa muito. Essa, eh, eu acho que é pouco mais pra mente, né? Ah, por
Sim. Aham. Sim, com certeza.
porque tem a questão também da respiração, eh, de sentir, às vezes, partes do corpo que você não está nem lembrando que existe. E em Barcelona, eu sempre fazia aula de yoga no parque. Eu tinha uma professora que dava aula no parque às quartas e sábado. Eh, era bem legal porque ali, eh, era um parque cheio de árvore e tals. Então, quando a gente às vezes fazia uma posição deitada, você abria os olhos, você via ali a a copa das árvores, o céu, os pássaros. Era bem legal. <chuckles> Exato. E aqui em Lisboa também, às vezes eu faço ao ar livre, né, quando alguma professora dá aula ao ar livre. Mas eu estava morando em Cascais antes e lá tinha uma professora que ela tem um estúdio no quintal dela. Eh, é um estúdio, assim, todo de vidro. O quintal dela é cheio de árvore também, então você ficava ali dentro do estúdio, mas você ainda estava muito conectado com a natureza, sabe?
Tá. Ai, que lindo. Uhum. Nossa, sim! Faz total diferença e hum, é muito mais faz sentido com a ioga, né, também com a prática e esse relaxamento. E aí, eu queria te perguntar, eh, qual foi a principal diferença que você viu na sua vida, no seu comportamento, depois que você começou a fazer ioga?
Exato. <chuckles> É. Olha, eh, foi muito de aprender a relaxar. Eh, quando eu vou na yoga eu fico ali mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. E nessa uma 1 hora, 1 e meia, eu, tipo, não toco no meu celular, o que pra mim é muito, muito bom. Eh, e tem uma parte ali no final da yoga que todo mundo deita de barriga pra cima, mão pra cima, eh, isso eu acho que você fica muito vulnerável, né, deitada ali de <chuckles> eh, e aí a professora começa a falar, e você vai entrando num estado de relaxamento. No início, eu não conseguia muito desligar a minha mente, sabe, eh, nesse esse processo de relaxamento, ali, que demora uns 10, às vezes 15 minutos, dependendo da professora. Ah, no início, a minha cabeça ficava assim, tinha muitos pensamentos, ficava assim: "Meu Deus, eu tenho que ir no mercado. Não, mas eu não limpei a casa. Eu tenho que falar com aquela amiga". Minha cabeça ficava a mil. E hoje <laughs> não relaxava nada, estava só deitada ali relaxando o corpo, mas a mente estava tipo Fritando total. E hoje depois desses 3 anos já que eu pratico, eu já consigo deitar ali, e claro que eu não desligo 100%. Ainda não consegui entrar no estado de meditação.
Aham. Aham. <laughs> Aham. <chuckles> Realmente, não relaxava. Fritando, pensando na vida. <chuckles> Aham.
Mas já tá, assim, 70% melhor. Eu já consigo ter o pensamento e deixar ele passar.
Já evoluiu bastante. Boa. E entre a corrida e a yoga, o que que te faz sentir melhor, assim?
Ai, eu acho que nossa! <giggles> Eu acho que é a yoga. Porque a yoga também é uma atividade que exige muito do corpo, né? Eh, e eu acho que ela consegue pegar as duas partes. Porque exige muito da mente e também do corpo. E desde que eu tô fazendo yoga, eu sinto que até eu fiquei mais forte em algumas partes do meu corpo. Por exemplo, eh, no início eu eu não tinha quase nenhuma força no braço. E aí, agora tem muitas, eh, posições que exige muita força no braço que eu já consigo fazer. Então eu fico, assim, me achando: "Olha, eu consigo fazer aqui essa posição e tal". <chuckles> Então eu acho que é a yoga.
A yoga. Uhum. Aham. Aham. Mas é, mexe com partes do corpo que a gente normalmente, né, não usa com as
Exato. Principalmente mulher, né, que às vezes vai treinar e treina mais a a a parte de baixo, ou a bunda, as pernas, e não treina tanto os braços. Mas aí na yoga eu já tenho ali uma forcinha de braço. <chuckles>
Sim. Aham. Boa. E, assim, se você pudesse dar uma dica pra quem quer começar. Primeiro a gente fala da yoga depois você conta também quais dicas você daria pra quem quer começar a correr.
Uhum. Uhum. Olha, eu vou te falar que eu comecei na yoga mais porque eu tinha acabado de mudar pra Barcelona e eu não tinha trabalho, não estava estudando, então eu pensei: "Eu preciso fazer amigos. Com onde que eu vou arranjar pessoas?". E aí, eu estava num grupo do Facebook e vi essa professora postando que ela também tinha acabado de chegar em Barcelona e que ia montar grupo de ioga. Então eu pensei: "Olha, vou lá, porque aí eu vou conhecer um monte de meninas". <chuckles>
Uma boa oportunidade. Aham. Total.
E aí, acabou que eu acabei gostando muito dela, das meninas que eu conheci lá e da prática. Então, eu acho que foi mais, assim, por curiosidade, sabe. Eh, no início eu ficava bem, eh, tímida, porque eu eu sou muito alta e bem magrinha. Então eu sou muito eu não sou tão flexível. Então eu ficava bem tímida porque eu não conseguia fazer as posições tão bem. Mas eu acho que é isso, é se jogar, se você acha que combina com o seu estilo de vida, vai. Eh, procura um grupo e não se compara com o que o outro tá fazendo. Porque sempre vai ter alguém que é mais flexível que você. <chuckles> Hum
Aham. Tá. Aham. Sim. Não, bem importante esse ponto que você colocou da não comparação.
É, às vezes, você está lá fazendo uma posição, não fica olhando para o lado pra ver como o colega está fazendo; foca só em você. Porque cada dia que você vai, você vai melhorar e o seu corpo vai ficar mais flexível. E também a questão da mente, você vai conseguir desligar a mente em algum momento.
Aham, boa, ótimo. Um passo de cada vez, né? <chuckles>
Exato, exato.
E agora pra quem quer começar a correr, quais dicas você poderia dar, assim?
Olha, eu vejo um monte de gente criticando que hoje em dia, tá na moda, correr e não sei o quê. Eu não entendo o por que as pessoas vão criticar uma moda que é tão legal. Porque é o pessoal tá fazendo exercício, sabe. <chuckles> Exato! É uma moda, literalmente, boa para as pessoas. Eh, eu acho que a dica é: começar devagar. Não, você não vai conseguir sair já correndo 5 quilômetros de uma vez. Às vezes, você vai correr, eh, 500 metros, vai andar 1 quilômetro, vai correr mais 500. Eh, eu acho que a dica é pegar um tênis legal, porque vai fazer diferença ali no seu joelho, principalmente se você nunca correu antes.
É, tá fazendo bem, né, para as pessoas. Aham. Hum, perfeito.
Colocar uma playlist top, <chuckles> que, eh, funciona pra você. Exato. E ir correndo um pouquinho a cada dia e tentar superar os seus próprios limites, sabe. Eh, talvez escolher, também, um lugar legal pra correr, um parque ou na beira da água, como eu faço. Porque av eu acho que o o <clicks tongue> meio ambiente ali, o lugar que você está, eh, influencia muito no tanto que você vai conseguir correr ou não. <chuckles>
Que vai te animar. Ah, faz diferença.
É, tipo assim, se tá chovendo, nossa, eu corro pouquíssimo. Agora se tá um solzinho gostoso ou aquele aquela paisagem bonita, ixi, eu com uma playlist boa, eu vou correndo até não sei aonde.
Com certeza. E, assim, só pra finalizar, eh, você chegou a fazer amizades na yoga? Porque num na corrida você começou por conta de uma amizade, né? E o você começou pra poder fazer amizades. E surtiu o efeito?
Uhum. Hum. Total! Eu fiz várias amigas lá em Barcelona, por causa da yoga. Amigas que, assim, eh, estão comigo até hoje, que já fui convidada pra ser madrinha de casamento, <chuckles> cuido do cachorro da outra. A o eh, agora que eu me mudei pra Portugal, tem uma amigona de Barcelona que vem me visitar quase de 2 em 2 meses. Então assim, super amigas eu fiz.
Aham. Ai, que gostoso. Ai que legal. Olha, muito obrigada por compartilhar as suas experiências e suas dicas aqui. Muito obrigada.
Ai, eu que agradeço. Adorei nosso papo. Obrigada.